Hindi pa rin talaga maiiwasan bumili, lalo na sa Shopee. Parang may sabi mo man, legit naman diyan, pero may mga pagkakataon naman naka-experience ako na bibili, pero darating sa'yo na ibang items talaga. Parang ito lang no'ng nakaraan, parang bibili ako, may gusto akong bilhin nun, eh. Tapos 'yung parang nakakahalagang mura lang, ganiyan. So siyempre, nagtaka ako. "Okey 'to, ah, mura 'to, ah," kasi ako 'yung tipong taong praktikal kasi 'yung gusto ko 'yung makakamura talaga, ganiyan. So, go, bili ako kasi Shopee naman 'to eh, baka legit. Tapos, okey 'yung ratings niya, eh, nagtitingin kasi ako ng reviews, 'yung mga komento, ganiyan. Tas say ko, "Okey naman siguro 'to, legit naman siguro," so bumili ako. Tas 'yung makarating rating sa'kin 'yung bagay na 'yun, talagang ibang-iba ang maha ang buti naman, ah, nakare ah, may refund. Na-refund ko naman siya at nakabalik 'yung pera sa akin. 'Yun na may maganda sa Shopee kaya parang, 'yun nga kahit may pagkakataong gano'n tapos 'yung time na 'yun hindi ko na mabuksan 'yung page ng seller. Kaya sabi ko, "Ano ba ’yan, may pati ba naman dito, may pa scam pa din," parang gano'n. Pero ang mahalaga, na-refund ko naman siya, kasi 'yung binigay sa aking item, 'yung talagang 'yung mumurahin lang talaga, 'yung gano'n, 'yung talagang ibang-iba, mm.
Oo, yan. Mm. Ay, 'yun lang. Mm. Mm. Oo, totoo. Ah, oo. Ah, 'yun 'yun. Mm, at least. Hmm, pa pero ano oo. Pero pareho ng item pero mas mumurahing klase or kalidad gano'n ba? Ah, oo.
Oo, gano'n. Oo, parang gano'n, ibang-iba, parang same do'n na pero hindi 'yun masasabi mo original na 'yun, gano'n. Kaya sabi ko, tas sinearch ko siya sas ah, Shopee, sabi ko, "Hala, ting magkakaano lang pala 'tong binigay sa akin, tas ang mahal ng binigay ko," ay ni-refund ko talaga siya. Sabi ko, "Mahinang klase 'yung binigay sa akin," parang gano'n.
Ay, 'yun lang, eh. Oo. Ayun. Mm, pero ayun 'yung kagandahan din, no, sa sha Shopee kasi meron siyang, pra ah, protection. Parang naproprotektahan pa rin kahit na mai-scam ka, mababalik 'yung pera. Pero kasi mag-e-effort ka na naman, di ba? Parang gagawa ka na imbes na nakuha mo na 'yung item, magagamit mo na, hindi mo pa magagamit, di ba, so mga gano'ng paraan. Um, ano ba 'yung mga tinitignan mo, kasi nabanggit mo kanina, maganda 'yung reviews, so, madaming reviews, tinitignan mo din ba 'yung mga bagay na 'yun o ano 'yung mga sinaalang-alang mo kapag bibili ka online?
Mm. Tama. Totoo. Ayun nga.

May nangyari na ba sa'yo na, na-scam ka or na fishing online sa sa ano, sa online or sa internet? Paano mo iniiwasan 'yung mga gano'ng bagay?
Mm. Mm. Bale m actually, nangyari na sa'kin talaga siya, kaya parang ngayon alam ko na kung paano din siya iwasan talaga. Kumbaga ito 'yung, ah, first time na nangyari sa'kin. So, talagang wala pa akong idea, hindi pa ko aware kung paano ba iwasan 'yung mga ganiyang pagkakataon na 'yan. So, nangyari 'yon nung time na may bibilhin ako online, na isang gadgets, ganiyan. Eh, so parang, ah, kinakailangan ko rin din kasi talaga bumili parang parang ano 'yon kumbaga siyempre parang sa bahay din namin, ganiyan. Kailangan din ng usual na back up phone ganito. Eh, lalo na do'n sa magulang ko kasi kailangan din kasi niya ng cellphone. 'Pag minsan kasi 'pag wala siya, ganiyan kailangan tawagan, gano'n. So, parang tinignan ko siya ng parang kahit murang cellphone lang, ganiyan. Pero parang magandang klase naman, gano'n. So, yun tumingin ako, nag-check ako ng sa ano mismo, sa FB marketplace. Do'n mismo ako tumingin, kasi 'yan kahit papaano kahit secondhand okey naman. So 'yon, tingin ako, um, ayun do'n parang nakatagpo ako ng isang, ah, seller na babae tapos bata siya. Tas ayon, nagkausap kami, mm.
Oo. Oo. Mm. Oo, 'yan. <chuckles> Oo. Oo. Mm. Ah, bat oo, ano bata pa? Ano, parang nag-aaral pa lang, gano'n?
Oo, 'yon. Parang nag-aaral parang ganiyan, so parang ayan nagkausap kami tapos okey naman 'yung transaction namin dalawa, eh. Tas nagkausap tas hiningi niya pa yung number ko, talaga parang kinukuha niya loob ko, parang gano'n. Through call, parang gano'n. Kausap kami okey naman hanggang sa parang maya-maya nung hinihingi ko na yung lalamove tracker kasi payment first daw, kasi ako wala pa naman akong idea na baka payment first nga tsaka ayokong maisipan na ako pa 'yung scammer, 'yung baka hindi ako magbayad, gano'n. Kasi may sinend pa siyang picture sa akin na nandiyan na 'yung rider, 'yung mga ganiyan, parang papaalis na, mm. So, ako, napre-pressured ako na, oh, sige, sige, magbabayad na po ako, ganiyan. Through GCash pa, so, ayun, eh, nagbayad ako, maya-maya hinihingi ko na, ayun wala na.
Oo. Mm. Oo. Ah. Mm. Ah. <laughs> May mm. Ayun, oo.
Do'n na siya, binlock niya na ako.
Hmm, nakakalungkot naman 'yun. Doon ka nadali, kasi may picture, eh, may mga pruweba parang ang hirap naman kasing hindi paniwalaan 'yung gano'ng bagay, 'no? Nagiging magaling sila sa gano'n, 'no. Ano pa? Ah, kapwa mo pa, nasabi mo nga babae din. 'Di ba parang ano ba 'yung kapwa mo babae tapos estudyante. Mm, na-scam ka, oo. So, pagkatapos nang pangyayaring 'yon, nasabi mo ba 'to sa mga pamilya mo? Kasi nga magagamit din 'yon, eh. 'Di ba sa inyo o talagang nilihim mo na lang para walang makaalam? Ano ba 'yung nangyari pagkatapos no'n?
Mm. Totoo. Mm. Tama. 'Yun nga, eh. Kumbaga nagtiwala talaga ako. So, 'yun nangyari. Mm. Totoo.